Itu, Category paling atas sih aku. Cuman, di situ tuh ja kan itu Jamsil Station ya, sebenernya ya, dan itu tuh masih kecil, Kak. Jadi, sebelakang-belakangnya aku, aduh mereka kayaknya aku tinggal terjun langsung nyampe deh.
Heeh. Hah? Gimana maksudnya terjun langsung,?
Iya, eee, terjun dari tribun, ke bawah itu langsung nyampe ketemu dipelukan Haechan sih, sebenarnya. Heeh, cuman syukurnya aku punya self control. Apa? <laughs>
Mhm. Oh, nggak kayak gitu kayak gitu. Aku pikir aku pikir ini <laughs> Aku pikir ini, apa namanya, di Category yang kayak di JIS, tahu nggak sih? Yang di Category surga, Category <laughs>
Nek nggak nggak nggak sampe segitunya, nggak sampe nggak sampe sese nggak sesurga itu nggak sesurga itu. <snorts>
Di surga, <chuckles> mereka nonton dari surga. <chuckles> Oh, berarti ini masih di venue mana?
<tsk> Eee, Jamsil Jamsil, mmm, Stadium.